Ya, aslında ben öğretmem gerektiğini değil de şey benim Türk olduğumu bilince, hani, çay istiyorlar zaten ister istemez. Hani, ben onları şey, hani, tü tü hani, Türk çayı tomurcuklu, böyle, eee, şeyden farklıdır. Nedir o? Poşet çaydan daha farklı. Hani, bunun demlenme süresi var, şöylesi var falan diye. Hani, onlar artık çaydanlığı falan var. O kadar işi aştılar ve çay yapıyorlar. Her gün çay içiyorlar.
Hı hı. O! Çaydanlık da sen mi götürdün? Hani, onlar, eee, bir de bizim, yani, Türk kültüründeki çaydanlıktan mı almışlardı?
Ya, ona benzer bir şey aslında. Bu yeni yeni model çaydanlıklar var elektrikli. O tarz çay ben götürmedim şimdi. Ben sadece çay getiriyorum onlara; bir de şey istiyorlar kırmızı biber ama şey toz olanı, eee, pul biber. Pul biberdi onun adı. Eee, ondan istiyorlar. Gerçekten çok seviyorlar, eee, zaten Türkiye'ye de hep, eee, tatile gelen bir aile. Antalya olsun, Bodrum Muğla olsun. Hep sürekli Türkiye'de tatile geliyorlar gerçekten beğeniyorlar. Türkiye'deki yemekleri de çok seviyorlar şimdi o yüzden de, hani, eee, bana k şey olmaları da ısınmaları da şey olmadı ve, eee, annesinin, hani, bazı Türkçe kelimeler öğrenip benim için, eee, onları mesela "merhaba" gibi "afiyet olsun" gibi, hani, Türk dizileri de izledikleri için Türk dizilerini de çok seviyorlar şimdi. <chuckles> Dramaları
Hıı, anladım, tamam. <laughs> Anladım, a pul biber. Evet. A! Ay, çok güzel. Ay, gerçekten mi? Ay! Eh. Ay, bu çok ı gerçekten çok güzel. Baktığın zaman sen çok şanslısın, yani, iii, misafirliğe gittiğin aile aslında Türk kültürünü zaten beğenen, Türk kültürüne birazcık da olsa ucundan dokunan ve, eee, Türk gelenek göreneklerine de ilgisi olan bir aile gibi gözüküyor ve bu sana gerçekten güzel olmuş. Ben de sana aslında şeyi soracaktım. Aranızdaki dil farkı yemek esnasında, sohbet esnasında sorunlara neden oldu mu diyecektim? Çünkü, eee, baktığında büyükler vardı dedin, yaşlı insanlar vardı dedin. Onların genelde, hani, İngilizcesi olmama durumu söz konusu olabiliyor. Senin o zaman, hani, eee, Polonya'nın dilini ne kadar öğrenmiştin? Hani, Lehçeye ne kadar hakimdin onu da bilmiyorum ama, hani, yemek esnasında dil bariyerine takıldın mı? Öyle bir durum oldu mu? Ya da dili bilmemenle ilgili bir yorum yapıldı mı, mesela?
Hı hı. I hı. Evet. I hı.

Şöyle, hani, ııı, i biz 2 arkadaş olarak gitmiştik, 1 tane daha arkadaşım vardı. Onun biraz daha Lehçesi daha iyiydi şimdi. Hani, onun birazcık anlaşabiliyor. Ben, bilmiyordum çünkü. Hani, a ben ailesiyle anlaşamıyordum. Daha çok arkadaşımın o çevirmenliği sayesinde, hani, daha çok iletişim kuruyorduk. Yani, babası da, hani, sürekli sanki biz Almanca biliyormuşuz gibi bize Almanca, hani, sorular soruyordu, Almanca konuşmaya çalışıyordu. Onu da bilmediğim için aslında çok anlaşamıyordum ama git, gel, git, gel o Lehçeyi öğren öğrenince artık onlarla daha rahat sohbet edebiliyorum. En azından, hani, "Şunu istiyor musun, bunu istiyor musun?" gibi, "Güzeldi, elinize sağlık." gibi. Aslında, hani, eline sağlık çok fazla yok yurt dışında ama, hani, o tarz teşekkürler ediyordum aslında. O kibarlığımı da göstermeye çalışıyordum, birazcık da şimdi Türkiye'yi temsil ediyorum diye.
Hı hı. A, güzel. <chuckles> Ay, çok güzel. <chuckles> Tabii. Hı Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel, çok doğru. Aslında her, ııı, göç eden insan baktığın zaman ne kadar kendi ülkenden göç ediyor olsan da gittiğin ülkede kendi ülkeni temsil ediyorsun. Hâlâ orayla bir bağların var. Onun için davranışlar, gösterdiğin Türk kültürünün özellikleri, mesela bunlar gerçekten çok hoş ve kendi ülkeni de insanlar tarafından bilinirliğini arttırdığın bir şey. Eee, mesela, eee, bu yemeğe diyelim ki daha sonra tekrar, tekrar gittin. İlk gittikten sonra şey dedin mi, "Bir dahaki gittiğimde bunu yapmayacağım." dediğin bir şey oldu mu?
Evet, doğru. Hı hı. Hı hı. Ya, "Bunu yapmayacağım." dediğim bir şey belki, hani, ilk gittiğimde biraz daha şimdi, ııı, şey bir aileye gidiyordum, eee, yabancı bir aileye, nasıl bir özelliklerinin olduğunu bilemiyor insan, nasıl bir, eee, tepki verecekler bunu bilemiyordum. Hani, biraz daha resmî gibiydim aslında. Ve o resmîlik, hani, ııı, bir sonraki gidişimde dedim ki "Ya, aslında şöyle yapsam daha iyi olur." hani, ııı, utangaçlık da çok fazla iyi değil baktığın zaman. Utangaç değildim ama, hani, bir çekingenlik vardı aslında. Çünkü yabancı bi evet. Yani, böyle biraz daha gömlek, <chuckles> o ta şey, ceket tarzı giyinmeyi biraz daha sınırlandırdım aslında. Biraz daha artık tişörtle falan gidiyorum.
Hıı. Hıı. Evet. Bir kendini kasma durumu vardı galiba, değil mi? Anladım. <chuckles> Anladım.